Ja, daher kommt der Druck natürlich auch, also man l ich man lebt ja im Prinzip, äh, immer so am Existe in Existenzangst, der eine mehr oder weniger, weil es gibt ja also meine Mutter, die ist angestellt, aber sie sagt immer, wenn ich ihr sage: „Ach, ich habe wieder Sorgen“, sagt sie so: „Ja, aber Kind, nichts ist, äh, sicher“, ne, außer dem Tod, ne?
Mhm. Mhm. Mhm. Das stimmt. Ja, ja, genau. <chuckles>
Und ich sage dann so: „Ja, aber du bist ja angestellt“, und sie so: „Ja, heute schon, aber morgen vielleicht nicht“, ne? Weiß man nicht, äh ja?
Ja, das ist 'n guter Punkt, ja.
Ähm.
Ne, das ist auf auf jeden Fall 'n guter Punkt, weil, ja, da hat sie mit Recht. Also, du genießt natürlich die Vorzüge der Selbstständigkeit, klar, es schwingt da die Gefahr mit, aber ja, auch in 'ner Angestelltentätigkeit kann es halt passieren, dass du da den Job verlierst, Firma pleitegeht oder was auch immer, ne? Das das ist schon wahr.
Ach so, mir fällt grad ein tatsächlich, also eine Pause mache ich dann doch schon, auch wenn ich relativ spät anfange. Ich habe Hunde, ich gehe mit denen raus. Also das brauche ich schon als Ausgleich, auch vor dem PC, ne? Ich wohne hier ländlich, äh, wo sich Fuchs und Hase „gute Nacht“ sagen im wahrsten Sinne des Wortes, also, ich habe die tatsächlich schon gesehen auf dem Feld. Da gehe ich dann raus, aber ich versuche, das dann immer so schnell zack zack zu machen, und dann habe ich natürlich wiederum Schuldgefühle den Hunden gegenüber, weil eigentlich müsste ich mir jetzt noch mal 'n bisschen mehr Zeit nehmen dafür, um mit denen zu gehen. Also, ich gehe zwar öft ich gehe jetzt mehr als einmal am Tag, aber trotzdem, ich ziehe die also wenn der in der in der Runde, die ich mache, dann als Pause, ziehe ich die dann halt so hinter mir her, damit ich auch Bewegung habe und, äh, relativ schnell wieder zurück bin. Na ja, teilweise nehme ich halt auch mein Smartphone mit und arbeite auch während des Spaziergangs.
Okay. Ja. Mhm. Ja, sehr cool. <snorts> <chuckles> Ja, okay, cool. Mhm. Ja. Ne, ich verstehe, genau. Ja. Mhm. Mhm.